Teve uma comi uma bolinha frita com Ah. Uma bolinha frita com carne dentro, muito boa, muito boa. Eu não me lembro o nome, me desculpa, mas era muito boa. Era uma batata amassada com com carne dentro, frita. Nossa, muito gostoso.
Aham. Entendi. Sim, sim. Uhum. E teve alguma coisa que você não gostou?
Ah.
De comida?
Sim. Mas eu acho que era mais porque o restaurante não era bom, do que a culinária, entendeu? Ah, tipo uma carne que ficou queimada, não ficou muito boa, entendeu, ou
Aham. Entendi.
É, um milho queimado, mas não era não era, né, a o um prato típico.
Entendi, tá certo. Tá, e me conta mais sobre como foi essa parte da viagem com o seu namorado, com a com a escola dele, né, ah, como foi conhecer as pessoas da faculdade? Hã, e sair com eles, como que foi essa experiência no geral, né, os momentos que você estava envolvido com eles?
Entendeu? Sim. Nossa, foi incrível, porque eles me acolheram bastante. Então assim, gente criou uma conexão, foi muito legal, ah, né, n quando eu estava com eles, a gente fez amizade, a gente saía junto para jantar. Então assim, os horários até nos horários livre a gente nós estávamos juntos
Aham. Sim. Uhum.
pra, ah, comemorar, pra celebrar que a gente estava lá.
Aham. E foram muitas pessoas?
Ah, não. Acho que foram, hum, em torno de um de umas 7 pessoas.
É, não foi muitas mesmo.